Как ты думаешь, что делает финаль ф финал фильма по-настоящему удовлетворяющим?
Ты знаешь, я тут думала, и, наверное, проще всего на примерах <chuckles> по поговорить, да, о чём-нибудь. И я почему-то подумала про первый фильм с точки зрения финала, про фильм "Леон", а, с Жаном Рено, с мо молоденькой, э, Портман Портман, забыла как ее зовут, Натали Портман, да.
Так, давай. <chuckles> М. Натали Натали Портман. <chuckles> Да да да, очень хороший фильм, я его тоже помню. Так.
Да. И, э, вот я почему вспоминаю финал, потому что я, э, видела, скажем так ну помню не только свою реакцию ну там достаточно он такой, а, экшн-фильм, много действий, много страстей, э, вот такие перевороты сюжетов. А, и я еще видела, как, э, 1 человек реагировал на финал. <chuckles> Так что у меня здесь такое двойное впечатление.
Мгм. Так, и Он по другому как то реагировал? Во вотли отлично от тебя?
А, ты знаешь, э, нет. Я думаю, что спойлером не будет, если я там какие-то эпизоды перескажу фильмы, да?
Конечно, нет, я его знаю, я его смотрела несколько раз. <chuckles>
<coughs> Вот, и я тоже была в ситуации человека, который смотрел этот фильм, э, несколько раз. И 1 раз я натолкнулась на его показ в библиотеке. А, и ну то есть как бы я видела других зрителей, которые тоже за ним наблюдают. И, э, там был вот этот вот яркий момент такого полуфинала, а, когда Леон уже там почти погибает, да, а перед своей гибелью он, э, передает, э, чеку, насколько я помню, вот этому главному злодею.
Мгм. Так.
Э, то есть вот этот вот момент, э, э, ну, возмездия: то есть с одной стороны погибающий герой, но с другой стороны мы, э, видим, что он, э, всё равно там да, достиг цели, он там передал послание главному он, главное, обезвредил злодея. То есть даже суть не в том, что это месть, а суть в том, что он обезвредил злодея, который был опасен для вот той девочки, которую он сильно опекал, да.
Достиг цели. Мгм. Так, то есть он ну ну да, да-да. То есть он, получается, а, всё-таки её обезопасил. Что ей ничего не угрожает, он теперь со спокойной совестью может умереть, ну, грубо говоря.
Да, да. Да, да, абсолютно, да. И вот этот вот это прям не самый финал, но в принципе ну такой самый, наверно, яркий момент, потому что мы до последнего момента не понимаем, выживем выживет он или нет, как он там идёт через эту вот аркаду, не знаю, там из дома в этого выбирается, и мы до последнего момента думаем: ну вот он всё-таки спасётся, да, вот, а потом нет, он не спасается, да боже мой, что же со злодеем? А вот нет, вот смотри, он всё равно на последнем издыхании, он, значит, э, злодея тоже побеждает.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. <chuckles>
И я этот сюжет тоже знала, уже не 1 раз смотрела, и рядом со мной стоял парень, который тоже смотрел. И, э, я прям видела, что он торопится, прям вот как-то он так это нервозно смотрел, <laughs> ну ну н абсолютно, но не мог уйти. И у меня есть полное подозрение, что он сюжет тоже знает, что он тоже не 1 раз смотрел этот фильм. <laughs> То есть, он как бы, он знал, до какого момента вот на каком моменте произойдет что-то важное. <laughs> И я помню, ш да, да, и он всё равно оставался, он всё равно куда-то торопился. И вот, э, я видела, что вот на моменте, когда, э, Леон передает вот эту чеку условную, да, э, этому злодею и тот, значит, взрывается, и зло побеждено. И парень такой ровно на этом моменте так- ш!- убегает. <laughs>
Мгм. Так, <chuckles> но не мог уйти, потому что сюжет захватил, да? <chuckles> Интересно. <laughs> Мгм, мгм. Но, тем не менее, вался на месте. <laughs> Ну всё, получилось!
<laughs> Всё да, катарсис, да, то есть. <laughs> Я как бы финал то есть это знаешь, как вот такая вот поднятая рука и не опущенная, или, не знаю там, мелодия где-то наверху, но не завершенная. То есть ну, нужно было увидеть еще раз, убедиться ещё раз, что добро победит зло.
Мгм. <laughs> Но вот, а ты считаешь, что всегда, а, конец фильма должен быть, э, таким, что, а, добро побеждает зло или любовь побеждает, или может быть, э, миссия выполнена. То есть всегда должна быть завершенность. Правильно?
Ой, я не знаю. Понимаешь, я сторонник тоже и какого-то авторского кино, и я так через голову: ну, конечно же, финал, э, может быть и открытый, это нормально, жизнь сложнее. Эт но вот я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то фильмы, э, с не ну вот с открытым финалом. И почему-то мне сложно их вспомнить. <chuckles>
<chuckles> Но, э, да, ты знаешь, э, наверное, открытые финалы, они всё-таки не так запоминаются, потому что, э, много мыслей у тебя, ты бы вот так закончил, вот так закончил, а, но, м, как бы может быть, так как ты не приходишь к единому какому-то мнению, это вот, э, как-то теряется в твоей памяти. А вот если ты смотришь с завершённым ко концом и вдруг ты не согласен, допустим, с автором, то ты это запоминаешь. <laughs> Или, наоборот, ты согласен и говоришь, как вот он хорошо подвёл, а, к финалу и как было всё классно завершено.
Мгм. Да, да, да. Да. Всё как удачно, да. И вот действительно, мне кажется, что, э, ну как какой бы я условно сторонницей не была и в том числе авторского фино кино, какого-то условно сложного, всё-таки сюжет и вообще история- э, э, то в принципе ключевое в фильме, да. И, э, вот, э, та вот классическая структура, да, гдь которая должна заканчиваться каким-то финалом, каким-т, э, катарсисом, каким-то ощущением, что вот вот, э, разрубили какой-то Гордеев узел, решили какой-то конфликт как угодно, да. Там через смерть героя, через "все поженились и жили долго и счастливо". То есть нужна какая-то точка. И вот это, наверное, и приносит, э, вот это вот удовлетворение от финала.
М. Мгм. Ну, по сути, да. Мгм. Ну да, да, да. <chuckles> Возможно, это знаешь, как говорят, э, во всех произведениях, будь то кино там или книга. То есть должен должна быть сначала завязка, потом кульминация и развязка. Да, вот как вы по синусоиде. <chuckles> И вот, а, когда нет развязки, э, ты как-то вот в подвешенном состоянии остаёшься. Как бы, а что? Ну, в смысле, где конец? <laughs> Как э как это видит автор, э, нам нам же важно. Мы же, ам, смотрим фильм конкретного режиссёра. Соответственно, особенно если мы зэ уже знакомы с работами этого режиссёра, мы примерно понимаем, что может быть вот так закончится. А если этот режиссёр всегда с непредсказуемым сюжетом снимает фильмы, ты с нетерпением ждёшь кон концовки. Ну вот как-то вот так, наверно. То есть, э, иногда неудовлетворенность именно, а, концовкой, несогласием с автором- она одна, а неудовлетворённость, когда ты не понимаешь, чем фильм закончился, это немножко другое, как мне кажется.
Да. Да, да. Да. Да. Мгм. Да. Мгм. Да, согласна. Но при этом у меня абсолютно есть уважение к, э, открытым финалам, то есть из серии, когда вот автор нам дает, пожалуйста, пространство, реши сам, да, <laughs> как, э, э, как, э, у героев, э, развернулась дальше судьба. Ну и потом, честно говоря, конечно, вот все эти точки, они же тоже достаточно условны. Да, то есть условно там, пресловутая, э, "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", да. То есть финал. Финал, казалось бы: ну вот, наконец-то, влюблённые обрели друг друга. Он она приехала к нему в Москву, и и что? <laughs>
Мгм. Так, что с там с ним? Мгм. <laughs> И мама сказала, посмотрим. <laughs> Да, да, да. <laughs> И как бы тоже непонятно, что дальше. <chuckles> Мама чё-то был
И мама сказала, поз поживем увидим. Да? <laughs> <chuckles> Мама самая мудрая, да в этом, в этом сюж в этом сюжете. Она дает это подвешенное состояние. И в принципе, кстати, ведь из этих же историй потом и рождаются вот все эти сиквелы, продолжения, фантазии на тему. Так что да.
<laughs> Мгм, мгм. Ну вот, а ск а скажи, а если ты смотришь фильм, э, с незаконченным таким финалом, то у тебя потом будут дискуссии с кем-то по поводу этого фильма? Например, ты смотрела его вместе с мужем или там с подругой, и начинаешь об обсуждать, что-то вот вот там: она свою версию дает, ты свою версию, или там может быть сходитесь. Ци бывает такое дискуссии, бывает после незавершенного финала?
Мгм. Да, конечно, да, такое тоже может быть. Ну и потом, мне кажется, действительно, даже если есть, э, финал, э, ну вроде бы и какая-то точка, пока герои живы, хоть 1 герой жив, <laughs> это, в принципе, не финал. То есть там <chuckles> это очень условно, это промежуточный финал. <chuckles> То есть дальше там, после того, как они женились и жили долго и счастливо, и умер в од умерли в один день, там в промежутке очень много чего интересного могло произойти.
Мгм. <laughs> Мгм. Да, и можно ещё пару фильмов снять, да? <laughs>
Абсолютно! Чем очень часто и занимаются. Та же самая "Ирония судьбы". Вот тебе, пожалуйста, разворот для меня такой достаточно неожиданный. Ну, наверно, неожиданный, потому что ты никогда не думаешь, потому что всю жизнь это была, э, точка. Они встретились, и всё, дальше как в сказке. Да. <chuckles>
Мгм. Ты имеешь в виду 2 часть, которая вот вышла, да, ам?
Да, 2 часть, да, по которой по сюжету которой они же не были вместе, то есть Да, в иторе в итоге, э, Лукашин же сбежал так же перед свадьбой, то есть у них так же всё вполне кстати реальное возможное развитие событий. <laughs>
Не были, да да. Она Да! Ведь он же был на самом деле каким-то, м, бесхарактерным персонажем.
Да, и что-то у него был пунктик по поводу женитьбы, и явно его эта история пугала. <laughs>
М. <laughs> <chuckles> Да-да-да. И может быть, это логическое, э, ну, как бы решение режиссерское, что не довести его до свадьбы с этой женщиной, да, которую он там случайно встретил перед Новым годом. А да, да, слушай, да, возможно, действительно, это точка, которая нам кажется логичной, потом оказывается нелогичной. <laughs>
Да. Да. Мгм. Да, аб аб абсолютно верно. И как, э, да тоже мне кто-то из друзей или знакомых говорил, что почему все сказки заканчивают, на "они поженились и жили долго и счастливо", там как раз и начинается всё самое интересное. Но есть 1 версия, почему на этом заканчиваются сказки, <laughs> п потому что дальше начинается быль. <laughs>
Э. Мгм. <laughs> Так, почему? <laughs> И быт. <laughs>
<chuckles> Быль и быт. Да. И то есть вот там уже там просто другой сюжет. Это уже не сказка, это уже драма, это может быть комедия, <laughs> это может быть трагедия. <laughs>
<chuckles> Ну да, да, да. <laughs> Но это уже более такая серьёзная тема, с которой мы каждый день сталкиваемся, поэтому, может быть, она не такая интересная, а вот дойти до того там а, как, э, был какой-то накал страстей, были какие-то там перипетии, и всё это главные герои победили, пришли вот к этому, э, финалу, да, там поженились. Вот это интересно, да, а потом-то все знают, что происходит <laughs> после свадьбы. Это каждое утро вместе встаем, там на работу идем, потом чё-то готовим там. <laughs> Вот это вот всё.
Мгм. Мгм. Да, да. Ну это да, это другой жанр. Но, кстати, я вот сейчас вспомнила, ты напомнила вот эту вот историю про "встаём, э, олп не знаю, умываемся, едим вместе", то есть вот такая какая-то бытовая история. Э, э, прекрасный фильм смотрела, <tsk> э, "Ричардсон и Ричардсон", нет, "Петерсон и Петерсон"? Вот! Называется "Петерсон и Петерсон"
Мгм. Какой? Не слышала даже. О чём он?
а, э, это из американских классиков, тот же самый режиссер, который снял "Кофе и сигареты" и еще ряд прям совсем таких американских классических фильмов. Так вот о чём он. Он как раз о таком быте: муж и жена, э, он- водитель автобуса, э, он сочиняет стихи, э, она- домохозяйка и печет, э, там печет всякие вкус вкусности, да. Причем, значит, у ней есть пунктик: она любит черно-белые цвета. Она весь дом оформляет в черно-белом цвете, и капкейки она делает черно-белые, вот, гитару она покупает черно-белую. То есть вот какие-то такие вот абсолютные детали. И это фи
Мгм. Мгм. Пироги. Мгм. <laughs> Так, а он, э, наоборот, цветное любит, да?
А нет, ты знаешь, нет. В том-то и дело, что, понимаешь, тут хочется как будто бы какой-то конфликт. Нет, конфликта нет. <laughs> Там конфликт случается 1 раз, когда, э, его тетрадку стихов, э, съедает их собака.
<laughs> Так. Боже ты н <laughs> собака жива осталась? <laughs>
Вот. Это вот така сшипака собака осталась жива, они в принципе её о ну, оба такие миролюбивые товарищи. Вот. И вот это вот прекрасный фильм, он такой фильм-настроение. То есть там из вот этого т ну, вот такая вот большая драма произошедшая, единственная да, это вот ну, в принципе, это действительно такая, ну, большая потеря была для этого водителя автобуса, э, но в целом, это вот такой какой-то очень поэтический фильм, вот как зачастую стихотворение, в нём же может не быть сюжета, да.
Мгм. Мгм. Ну по сути да, да.
В стихотворении, да, то есть может быть просто настроение какое-то. И вот здесь такой вот, э, фильм-настроение, который тоже вот абсолютно и с открытым началом, <chuckles> серединой, финалом. Да, да. Но он так завораживает и за ним так, э, интересно следить м мне было наблюдать.
И с понятным концом, да? <chuckles> Но вот он же без динамики, получается. Нет динамики, он ровный фильм. Можно так сказать про него?
<exhales> Возможно. Но это, как знаешь вот, э, в стихотворение. Может быть ровное стихотворение, может быть без динамики стихотворение, может быть какое-то медитативное стихотворение. Это же но оно красивое. То есть оно он, безусловно, красивый, и вот какой-то он очень сильно в деталях. То есть его как будто хочется рассматривать, как, э, э, такое украшение.
Мгм. Как интересно, надо себе пометку сделать, посмотреть. <laughs>
Петерсон, Петерсон да. Петерсон, Петерсон, да, у него и имя, и фамилия одинаковые, да. <laughs>
Петерсон, Петерсон А, то есть это а я думаю, он Петерсон, а она Петерсона супруга его, <chuckles> а это его фамилия и имя? <chuckles>
<laughs> Да, там еще, кстати, про может быть, какую-то задел драму, уж не знаю. Он ездит на автобусе, на котором реклама, э, юридической фирмы, которая помогает в разводах. <laughs> Вот эт вот это никак, никак в фильме не присутствует, никак. Просто, просто намёк. <laughs> Я не знаю.
<laughs> <laughs> Что, они могли бы развестись, но вот что-то им не даёт это, да? Что-то их держит с друг дру
Не знаю, может быть, видишь, это такой вариант мой прочтений, мое прочтение этого стихотворения, да. <laughs>
Мгм. Ну вообще, на самом деле, конечно, у каждого каждый фильм, а, человек видит по-своему. То есть мы можем посмотреть с тобой одинаковый фильм, а у тебя останется одно послевкусие, а у меня другое. И какой-то сюжет, ы, мы выделим разный. Смысл, вернее.
Да. Абсолютно, да. Да, сог согласна, согласна, да.
Вот, спасибо тебе большое за твою историю. Это очень интересно, фильм я тоже возьму на заметку, <laughs> посмотрю. <laughs> Спасибо большое, и надеюсь еще услышимся.
<laughs> Да, буду рада. Взаимно, пока.
Счастливо, пока-пока.